Ya, ben, böyle, eee, hani, yurt dışına taşındım ve, eee, ya yaklaşık 1-1,5 yıl önce yurt dışına taşındım ve, hani, normalde de yine ailemden mesela uzakta yaşayan bir insandım. Ya, ben ilk üniversiteyi kazandığımda 18 yaşında zaten aile evinden uzaklaştım, işte, yurt hayatı, sonra kendi evime çıkmak derken, hani, hiç b böyle, zaten, eee, sürekli görüştüğüm bir durum da yoktu ama e, böyle, yurt dışına taşındıktan sonra bir şeyler değişti. Ben mesela, işte, Türkiye'deyken bu kadar iletişim kurmazken, eee, artık daha fazla iletişim kurmaya başladım gibi bir durum oldu. E, sonrasında, işte, eee, partnerim Türkiye'de, eee, bu sefer yani, eee, arkadaşlarım Türkiye'de yani çünkü, eee, yıllarca ben hayatımın, ııı, son 1,5 yılı 2 yılı hariç, eee, hep Türkiye'de yaşıyordum b yani büyüdüm orada. E, o yüzden, hani, tüm hayatım orada kaldı ve ben onları geride bırakıp yurt dışına geldim gibi bir durum oldu ve, hani, bu yüzden, eee, biraz da böyle, eee, şey özlemi de çektiğim oluyor, yaşayamadığım, ııı, şeylerin özlemini de çektiğim oluyor çünkü mesela bazen, işte, eee, evde görüyorum, işte, kardeşim, böyle, eee, eee, istediği bir yemek oluyor mesela o ona o yemek yapılıyor falan ben, böyle, şey yapıyorum, ya keşke biri de bana yemek yapsaydı. Hani, böyle, hani, normalde bu süreçleri zaten üniversitede atlattığımı sanırken hiç atlatmamışım sanki her şey, böyle, tekrardan gelmiş, ben sanki hiç, eee, aileden uzaklaşmamış gibi tepkiler vermeye başladım. Ve, hani, bazen diyorum, "Hani, bu yurt dışına taşınmaktan kaynaklı mı ya da, hani, şu an, eee, duygusal olarak bir eksikliğim bir şeyim mi var?" diyorum. Çünkü çok yalnız kaldım. Çünkü ben üniversiteye taşındığım senaryoda da, eee, komşularımdan biri benim partnerimdi. E, öyle de olunca e sık sık zaten bir araya geldiğimiz oluyordu ama şu an, eee, bu da yok. O öyle olunca bir başıma bir ülkede kalmış gibi bir durumda oldum ve, hani, böyle, yoğun olarak bir özlem çekme durumu var, bazen bu durumdan memnun olma durumu var. Böyle, çok arafta kaldığım ve gerçekten içimi dökmek istediğim, bilmiyorum belki tavsiye verilebilirse tavsiye isteyebileceğim bir, eee, durumdayım aslında.
Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Olabilir. Tabii. Çok iyi anlıyorum seni. Öncelikle çok normal, eee, bu söylediklerin sonuçta, eee, doğup büyüdüğün, kültürüne alıştığın, eee, bütün çevrenin olduğu yerden ayrılıp farklı bir yere taşınıyorsun. E, tabi, eee, oranın dili de senin bildiğin dilden farklı, oranın kültürü de senin bildiğinden farklı ve insanlarda tabi ki hiçbirini tanımıyorsun. E, sıfırdan bir arkadaşlık, dostluk kurmak da tabi zaman alabiliyor. İster istemez bunlardan dolayı, bu şu an hissettiğin karmaşık duygular çok anlaşılabilir. Eee, ama bu konuyla ilgili tabi ki çözümler bulabilirsin kendine: Örneğin, eee, ne kadar zamanda bir, eee, tekrar bu aileni, arkadaşlarını görme şansın oluyor ya da ne kadar zamanda bir telefonla görüşme şansın oluyor?
Öyle. Aynen. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında şöyle ben, mesela, işte, her 2 güne 3 güne bir, eee, işte ailemle, eee, görüşebiliyorum. Ya, arkadaşlarla bu durum biraz daha, eee, farklı oluyor. Çünkü ya, şimdi arkadaşlarım dediğim kişiler ya, halihazırda yüksek lisans yapıyorlar Türkiye'de, ya da başka yerlerde, hani, her birimizin hayat yoğunluğu çok fazla ve elbette onların da, hani, ilişkileri var, eee, işte, onların da görüştüğü kişiler var derken, eee, arkadaşlarımla bu sıklık genelde böyle, hani, eee, görüntülü görüşmeden ya da aramadan daha çok mesajlaşma şeklinde gerçekleşiyor. Yine onlarla da böyle 2-3 günde 1, eee, işte haftada 1 gibi, eee, görüşüyorum ama hani, böyle şey de oluyor e, bazen o, emm, manevi boşluğu da böyle çok hissettiğim oluyor. Çünkü evet, hatta sadece manevi de değil böyle, hani, fiziksel olarak, eee, yakınında, yanında birini istediğim de çok oluyor. E, çünkü, eee, hayatımın her evresinde ben bir şeyi de tek başına halletmek durumunda kalan biriydim ve, eee, aslında iyi ki de böyle olmuş diyorum ama bir yandan da, eee, yani, o konfor alanına alışmak çünkü, işte, Türkiye'de en son bıraktığım komşum e, partnerim olduğundan kaynaklı ya, başım dara sıkışsa hemen bir aradığımda, eee, yani, yardıma gelebilecek biri oluyor yani, şu an öyle bir seçeneğim de yok. Ya, böyle çok komik şeyler de yaşıyorum bununla ilgili; odama böcek geliyor ya, ben kaos yaratıyorum odada, mesela, yani, başka olsa arardım, eee, çağırırdım işte ya, be "Odama böcek girdi, evime böcek girdi, yardıma ihtiyacım var." derdim. Ya, şu an bu kadar saçma, basit bir şeyle bile kendim, eee, mücadele etmek durumunda kalıyorum. O yüzden de aslında bu özel hissi yoğunca, eee, bana geliyor gibi.
Tabii. Anladım. Haklısın. Tabii. Hı hı. Evet, yani çok normal dediğin gibi aslında bu özlem hissini duyuyor olmak. Onun dışında zaten, eee, söylediğin gibi aslında ailenden ayrılmışsın ama bu sefer de, eee, partnerinle yine çok yakınmışsınız. O yüzden, ister istemez hep yanında birileri olmuş, şimdi bir anda çok farklı bir ülkeye taşındığında da tabii ister istemez, eee, bunun eksikliğini hissedebilirsin. Peki, bu yeni taşındığın ülkede hiçbir çevre edinme şansın oldu mu, iyi anlaştığın, dertleştiğin, vakit geçirdiğin birileri var mı?
Hı hı. Hı hı. Yani, aslında var, eee, arkadaşlarım var burada. Ha gerçekten, eee, yakın arkadaşlarım hâline gelen arkadaşlarım da var ama yani, emm, ya, işte, arkadaşlardan ya ben bilmiyorum o son zamanlarda belki, eee, böyle, düşünüyorum aslında belki, böyle, düşünmem yanlış da olabilir çünkü, eee, ya bir uzun ilişkim var ve o uzun ilişkiden sonra, hani, o ilişkideki insan insanın yakın arkadaşı hâline de geliyor. Bazen birisi eşi dostu hâline de geliyor. E, öyle olunca, hani, ben onunla paylaşabildiğim ya da ondan yardımı, hani, rahat istediğim kadar arkadaşlarımdan yardımları o kadar rahat isteyemiyorum ve o yüzden, zaten her işi, böyle, kendim halletmek durumunda kalıyorum ve bu da birazcık, eee, beni bu yoruyor. Çünkü, hani, ondan istediğim, eee, şeyi arkadaşlarımdan isteyemezmişim gibi geliyor. Yani, nasıl tepki vereceklerini bilmediğim bir duruma bürünüyor.
Evet. Tabii. Evet. Yani, tabii ki aynı zamanda onunla olan samimiyetin de, eee, şu an yeni edindiğin arkadaşlıklarla da tabii ki olmuyor. Sonuçta, eee, doğup büyüdüğümüz yerdeki bizim de çocukluğumuzu belki bilen ya da daha olgunlaşmamış hâlimizi bilen insanlarla, eee, paylaşabileceklerimizle, yeni olgun hâlimizde hayatımıza giren insanlarla paylaşabileceklerimiz arasında da fark var. E, bir de, eee, yurt dışında bir ülkeye taşındığını söyledin. E, ister istemez bunun da etkisi olarak, eee, dil bariyeri de bazen olabiliyor, sonuçta aynı dili konuşmuyorsunuz. E, tabii İngilizce biliyorsundur belki ama, eee, Türkçe'de ana dilinde olduğu gibi kendini ifade etmede sorun yaşayabiliyorsun, ııı, Türkçe olmayınca. O yüzden, çok anlaşılabilir bir durum. Yani, bu noktada aslında çözümleri de, eee, önerilebilecek çözümler de aslında o çevreden kendine yakın arkadaş edinmek, ııı, olacak sana söyleyeceğim ama sen zaten hâlihazırda bunu denediğini ama aynı samimiyeti belki de alamadığını belirttin. O yüzden, eee, aslında geri dönüp bu Türkiye'deki arkadaşlarınla da, eee, pek fazla görüşemediğin için ister istemez herkesin hayatında belli boşlukları olabiliyor, sana ayırabileceği belli bir süre oluyor. Bu da tabii ki etkiliyordur. Peki, eee, partnerinden bahsettin onunla görüşüyor musun sık sık?
Aynen. Hı hı. Aynen. Kesinlikle. Hı hı. Eve Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında, onunla, mesela, her gün görüşmeye özen gösteriyoruz. Sonuçta, hani, o ilişkinin dinamiğini de korumak. Tabii elbette, birbirimize mesaj atıyoruz ama onun dışında, eee, telefonla konuşmak, görüntülü görüşmek gibi, bunu en azından her gün yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü yani, eee, ı uzaktan bir ilişki yürütmek zaten, eee, kolay bir süreç değil ve, eee, bu süreci, eee, biz de ilk defa öğreniyoruz, biz de ilk defa yönetmek durumunda kalıyoruz. Hani, az buçuk, biraz hâkim olduğumuz, daha doğrusu şöyle hâkim, yani, eee, kabullendiğimiz bir süreçti. Hâkim olmak mümkün dâhi olmuyor böyle bir şeye çünkü, ııı, yani, eee, evet ben, mesela, bazen aile evine gittiğimde yine uzaktan o oluyordu ya belki ama bu sadece, eee, b birkaç haftayla, ııı, sınırlı kalan bir süreçti ama ya, şu an durum bambaşka, yani biz bazen, böyle, 3-4 ay görüşemediğimiz, hani, hiç, eee, buluşamadığımız da oluyor ve sadece telefonla konuşmamız gereken ama, yani, bir şekilde bunu yönetiyoruz, hani, o, aile, eee, şey konusunda ama dediğim gibi, işte, bazen, hani, ben, böyle, eee, çok basit, eee, şeylerin, eee, özlemini de çok duyuyorum ve insan zaten, hani, en çok böyle. Çünkü evet, manevi olarak oradalar biliyorum ama bazen, eee, desteğe ihtiyacım oluyor ya da mesela böyle ya, hasta oluyorum ve böyle böyle şey hissediyorum, yani, mesela, kardeşim de hasta olmuş, ben de hasta olmuşum, bi birine çorba yapılıyor, ben orada kendi kendime, hasta hâlimde yemek pişiriyorum ve, böyle, çok, içimde ukde kalıyor o hisler, o şeyler. Çünkü diyorum ki, "Ya, bir ç yani yardım edecek kimsem yok, o gerçekten." gibi, böyle, isyan ettiğim oluyor. Eee, çünkü, böyle, sanki, eee, bunları, emm, o üniversiteye gittiğim ve elimin tersiyle ittiğim için de, eee, pişmanlık duyuyormuşum gibi oluyorum ama şu an, hani, olduğum kişiyi de, eee ,belki o üniversiteye gitmemle elde ettim ama, işte, insan hep, böyle, aaa, yapamadığı, eksik kaldığı şeyi ister ya bazen. Eee, bende de, bu, yurt dışına çıkınca böyle bir his ağır bastı aslında.
Hı hı. Süper. Tabii. Evet. Hı hı. Tabi. Evet. Hı hı. Tabii. Evet, aslında, bu az önce söylediğinde çok haklısın, insan genelde yanında olmayanı, ııı, arar, özler, eee, ve bu noktada da ister istemez, senin, evet, e, belki telefonla görüşebiliyorsun hem ailenle hem partnerinle ama az önce de söylediğin gibi fiziksel olarak yanında bulunması tabii ki çok farklı bir şey. Örneğin, eee, kokusunu alabilmek ya da sarılabilmek gibi duygular insana özel olan, eee, bunların özlemi çok daha farklı olabiliyor. O yüzden seni çok iyi anlayabiliyorum ne demek eee, söylemek istediğini. Peki, bu, aileden ve arkadaşlardan uzak kalma sürecin ne kadar daha devam edecek, yani, sonrasını planladın mı, nasıl bir süreç seni bekliyor?
Öyle. Öyle. Tabii. Hı hı. Yani aslında sonrasını kafamda planlamaya çalıştığım bir süreç ama, eee, şu an hâlâ hâlihazırda belki, eee, bir 7-8 ay minimum, eee, devam edecek, eee, bir süreç gibi duruyor. Hatta, belki 1 yıl kadar devam, edecek bir süreç gibi duruyor ama artık sonrasında ne olacağını ne gideceğini, eee, karar vereceğim de bir süreç. Çünkü, eee, yani, bu durumdan biraz sıkıldım da, bu sürecin de, bu kadar özlem çekme süreci olmasından, eee, sıkıldım ve, hani, bazı konularda o yüzden, eee, radikal değişikliğe ihtiyacım olduğunu da hissediyorum çünkü, evet, hani, her şeyi tek başına halledebilen bir insanım ama, eee, halletmek istemiyorum. İşte, tek fark bu aslında, benim hayatımda şu an. Evet, halledebiliyorum, evet, bunlar beni güçlendiriyor ama ben bununla yüzleşmek istemiyorum. Ben, hayatım kolay bir şekilde aksın, ilerlesin istiyorum. E, o yüzden de aslında biraz daha, eee, böyle, eee, benim için, ııı, bu şekilde ilerleyecek bir karar almayı da düşünüyorum açıkçası.
Evet. Tabii. Olabilir. Hı hı. Yani, aslında söylediğin, yine çok anlaşılabilir bir durum, eee, insan biraz da huzurlu hissetmek, yanında olsun isem ister, ister istemez. Eee, sen de ama aslında bir 7-8 ay sonra, 1 yıl sonra belki bu durumun değişebileceğini belirttin, en azından, ııı, çok çok da uzun bir süre olmadığını düşünerek belki, eee, kendini biraz avutarak, biraz daha geçiştirebilirsin ya da bir ziyaret planlayabilirsin diye düşünüyorum.
Öyle. Evet. Hı hı, yani, aslında ziyaret bu konuda, daha olası bir senaryo gibi duruyor benim için ama, eee, belki böyle bir şeyi düşünebilirim, çok teşekkür ediyorum tavsiyen için.
Ben teşekkür ediyorum, hoşça kal.
Hoşça kal.